Sì. <sucks teeth> Sovrastrutture, imposte.
Mh, n non lo so, grazie al progra sì. Mhmm
Sì, sì, sì. Ehm, <exhales> certo, ne deriverebbe un bel po' di anarchia se se potessimo avere tutti questo giorno di libertà totale. Ehm, u una uno alla volta magari, così da non creare troppo danno.
Mh. Uhm Sì. Vabbè no, nel senso mhmm, sì, ehm, poi vabbè, purtroppo cioè non c'è un discorso c'è la libertà artisticamente cioè, mantenendo il presupposto che la mia finisce dove inizia la tua, ehm, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi puoi anche qualcosa che potrebbe essere giudicata mor moral moralmente, diciamo, sbagliata se è fatta da 2 persone che liberamente decidono di farlo, uhm, va bene, no?
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, infatti.
Ehm, basta che non si include violenza e altro, cioè
Mh. Ah, ecco un'altra cosa che farei: ehm, proverei degli allucinogeni. Cioè, però sotto la guida di di persone per esempio mi piacerebbe tantissimo fare le delle esperienze con, mhmm, uhm, aspetta, aiutami se riesci. Ayahuasca, l'origine di questa cioè, qual è l'origine
Okay. Ayahuasca. L'Ayahuasca. Ay Mh-mh. È una radice sudamerica. È Maya comu sì, l'Ayahuasca è Peyote.
di questa droga? Dove cresce più che altro mi interessa sape Sud America, ecco. Okay, io farei un'esperienza tipo con gli sciamani Peyote, ecco, e con questo tipo di allucinogeno, mi
Mistica. Okay. Sì, sì, sì. E scusa, perché non puoi farlo, diciamo, senza cioè perché non lo puoi farlo nella vita reale?
Ehm, n no, lo posso fare, però dico uhm, e probabilmente lo farò, però ho paura che sia troppo pesante per me, per questo non l'ho mai provata.
Intenso? Mh-mh. Oh! Beh
Perché ho p ho provato degli allucinogeni più leggeri sempre sotto q sotto, come dire, somministrazione. Sì, sì, sì, ero in un in un ambiente protetto da parte di persone che mi gestivano, ehm, ed è stato bellissimo.
Prescrizio uhm, mh-mh? Okay. Okay. No. Fantastica questa cosa, non pensavo che almeno in Italia, ehm, s cioè so che la Svizzera in Svizzera okay. In Spagna? Okay. Perché so che la Svizzera, avantissima, cioè tipo si utilizzano gli psichedelici per la cura della depressione già da cioè sono in fase sperimentale i trial che fra un po', diciamo, escono. Eh, vabbè, avranno un e mhmm, un'applicabilità re be real realmente bassa, però, ehm
No, non in Italia, non è stato in Italia, è stato in Spagna, in Spagna l'ho fatto. Ho f Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Eh, purtroppo dico, i in l'Italia è un po' restrittiva su questo tipo di cose. Ehm, altri Paesi meno, infatti in questo centro dove sono andata io ci andavano anche oncologi, ehm, per per sperimentare cure, uhm, d n terapie cure chiaramente no. Per sperimentare terapie, per gestire il dolore su pazienti oncologici terminali e quindi hanno provato as su se stessi, ancora prima di darli agli altri, determinati allucinogeni in determinate quantità. Quindi
Ma assolutamente. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh. Mh-mh. Stans ma sei sicuro che sono allucinoge e non psichedelici?

No, no, no. Ne ho fatto semplicemente un uso ricreativo, in un ambiente protetto, all'interno del quale potevo farlo. Ehm
Okay Ah, okay. Ah no, pensavo and andato a fare terapia per un discorso terapeutico. Ah, non pensavo e
era un periodo di depressione, assolutamente, quindi, me l'ha proposto il mio compagno che l'ha fatto per terapia perché aveva un problema di disturbo del sonno quasi depressivo, <sucks teeth> stava diventando. Io sono andata con lui, ho detto: "Facciamola assieme questa cosa, proprio a livello terapeutico." Fatti, poi, gli hanno dato anche delle microdosi da seguire a casa, tutto regolamentato. Okay, <sucks teeth> okay. Eh, se fossi libera da restrizioni, ma perché es s s ehm l' ayahuasca se dovessi provarla adesso, sicuramente, nel mio paese non potrei farlo, perché m'arrestano, chiaramente, <giggles> suppongo.
Okay, okay. Mh. Okay. Mh-mh. Okay. Sì, sì, allora era era psichedelico. Sì, sì, allora è psichedelico. Sì, sì, sì, sì. Nessuna delle delle sostanze che si utilizzano su per questo tipo di scopi sono legali in Italia, purtroppo.
Mh. Esatto, assolutamente sì. Se fossi libera proverei a fare questo tipo di esperienza. Al seguita vorrei essere seguita proprio da uno perché so che questo tipo di esperienza si può fare, ehm, sotto la gui la supervisione dei di uno sciamano, di un insomma di una guida spirituale.
Mh-mh. Ce Mh-mh. Sì, vabbè, dico ma, alla fine cioè, ora ehm
No, ma io lo f io lo voglio. <giggles> Se devo scegliere io, lo voglio pure lo sciamano.
No, no, sì, sì, però, dico eh, stai male, stai male, capito, ti fai un paio d'ore di vomito a getto e poi s poi ti riprendi, cioè, capito. Nulla poi
Eh. No, ma non è che perché ho paura di stare male, però, chissà, che con una guida, magari, riesco a, ehm, come dire, a viverla ancora meglio, a ricavarne ancora di più, per questo.
Okay. Una situaz mh-mh. A beh, son le aspettative, diciamo che aspettative hai da questa cosa? Eh, però certo, se ti fa sentire meglio il fatto di avere una persona esperta al tuo fianco, assolutamente.
Ehm

Assolutamente sì. Non so chi diceva, l'ho letto da qualche parte, che, praticamente, noi, ehm, lavoriamo per pagarci il tempo libero, spesso e volentieri. Perché, sai, anche se, mhmm, ora come ora, per come è organizzata la società, se vuoi fare una vacanza, se vuoi vedere qualcosa di bello, servono, spesso, veramente tanti soldi, ehm
Mh-mh. Sì, capito? Uhm, è quello il compromesso, cioè nel senso la cosa
Sì.
che poi, eh, cioè, eh, vivi, ehm, proporzionalmente a quanto guadagni, brutto per quanto possa suonare, però eh, di questo stiamo parlando. Cioè, uhm <chuckles>
Mh-mh, mh. Purtroppo sì. Sì. Sì. Spesso il salario il rapporto il rapporto guadagno ore lavorate, uhm, f fa tutta la libertà che un individuo poi ha, ehm, realmente.
Sì, assolutamen capito, perché è il tuo tempo, cioè, alla fine, possiamo parlare di quello, ma è il tuo tempo, eh, è tanto tempo, è 1/3 della giornata. Quindi, forse, dovremmo eh, ti ripeto: è il prezzo da pagare per tu te queste cose facili che abbiamo. Abbiamo l'elettricità, la corrente, abbiamo tutto questo, un tetto sopra la casa. Costa soldi e i soldi costano tempo, ma il tempo è vita, quindi non lo so.
Ehm Sì. Assolutamente. Mh-mh. Sì. Mh-mh. E quindi lo paghiamo con la nostra vita, fondamentalmente.
Sì, lo paghi col tuo sangue, cioè, <chuckles> io poi, quello diranno. Eh, se ci riaccolliamo a tornare un attimino, eh, sui nostri passi, a vivere in tenda, ehm, nomadi, e
Sì, sì. È così. Eh, si vivrebbe meno suppongo però, perché chi viveva in tenda prima di noi, i nostri antenati non di sicuro
Eh, morivano, diciamo, sotto i 30 questo 30 anni era, diciamo, un'età fantastica. Però però eri libero, però se
E fa <chuckles> venerabile. <chuckles> Sì, sì, ehm, bisogna accettare.
è quello il risultato. Esatto.